آه، دي نُقطة مُهمّة جدًا، يعني دي نُقطة مُهمّة؛ لأن أنا آه شخصيًا أصلًا بتواجهني الحتّة دي، يعني حرفيًا أنا ما دام أنا باتعلم عن بُعد آه وكُل حاجة، بس أنا ما فيش عُملة بتدِّفع أو ما فيش زي ما بيقولوا حد يراقب عليّا، حرفيًا ما ما فيش انضباط ذاتي خالص، ما فيش انضباط بربع جنيه أصلًا يعني، ممكن أقعد النهارده حرفيًا اللي هو أنا، اللي هو بعد الساعة 00:00 أنا هأصحى أكوّن نفْسِي وأعمل وأعمل وأعمل، أصحى الصبح، أقعد أتفرج 5 دقايق بعد كده أقعد ألعب طول اليوم أو أروح شغل أو أروح مش عارف إيه، يعني أنشغِل بقى باقي اليوم، طَب والمذاكرة؟! ما فيش أنا مش هأذاكر حاجة، إنمّا بقى لو في بقى انضباط وكده وفي يعني أنا شايف دي من وجهة نظري، اللي هو لأ لازم يكون في حاجة أو في سبب يخلّي الواحد إن هو يقعد قدامه، زي مثلًا فلوس تدِّفع آآ، حد مثلًا بيراقب عليه، حتى لو من غير فلوس، دي كل الحاجات دي بتأثَّر، كل الحاجات دي بتخلّي الواحد يكون عنده واجب كده ومسؤول وملتزم، فدي مشكلة التعليم الذاتي، غير التعليم في المدرسة، لأ التعليم في المدرسة أنت لو ما رُحتش بالواجب، آآ، المُدرّس هيضربَك، فلازم تعمله، إنما أنا يا باشا ما فيش حد بيراقب عليَّ، ه هيعملي إيه، هيعملي Ban ولا أي حاجة، آه، ولا هيعمل هيعمل لي آخري إيه، ي آخري حرفيًا هيعمل لي حظر <giggles> عادي هأخش له من Email تاني <chuckles>
إمم. إمم. إمم. آه. صحيح. تمام. إمم. إمم. <chuckles> آه. <chuckles> <giggles> <giggles> آه
فالموضوع بسيط.
صحيح يعني يوم هو الدنيا بقت سهلة، بس بس برضه ب يعني ب ب بتتصلح في حتّة وبتبوظ من حتّة تانية.
آه، آه، فعلًا. يعني فعلًا، فعلًا إنه
طَب إ ط طَب إيه أكتر حاجة أنت بتفتقدها في في التعليم التقليدي لمّا بتتعلم Online أكتر حاجة بقى؟
أكتر حاجة إن يكون في حد واقف قدامي كده يعني، الواحد برضه بيفتقد الحتّة دي الصراحة يعني، الواحد برضه بيفتقد كده إن في مشاعر كده من الأُستاذ قدامه أو المُدرّس أو أيًا يكن يعني، دكتور أو أي حاجة، الواحد بيفتقدها كأنه لأ مش ضرب، آه هو ماشي، ماشي أنا أكيد مش هأفتقد الحتّة دي <giggles> بس إيه، بس الواحد بيفتقد كده إن هو لمّا ييجي يجاوب كده قُدام ال قُدام المُدرّس أو الدكتور كده، ويرفع إيده كده، ويلاقيه كده يجاوب على السؤال كده، الد الدكتور أو المُدرّس كده يقول له شاطر أو يقول له كلمة كده حلوة، الواحد بيحس بفخر كده، اللي هو أنا باذاكر، ده بالعكس ده ممكن الواحد حرفيًا ياكل الكتاب بعدها إن الدكتور بس قال له كلمة حلوة، ده أنا ياما مرّيت بالجامعة بالحوار ده، والله بجد كان الواحد يتبسط كده إن الدكتور ي يعني إيه يجيب كلمة كده أو يجيب حاجة ما حدش عارفها غيره، حرفيًا أنا كنت باتبسط، ده أنا كنت باحس كده إن أنا من الأوائل، رغم إن أنا مش من الأوائل، بس كنت باحس كده يعني، فلأ كان كان احساس بيبقى جميل جدًا.
إمم. إمم. آه، حتى لو بيضربَك حتى لو بتضّرب منه؟ <giggles> <giggles> إمم. إمم. صحيح. إمم، لأ حلو. إمم. آه ده إحساس جميل فعلًا آه. إمم، طَب بتعمل إيه في في شعور الملل أو العُزلة لما بتيجي تتعلم عن بُعد، يعني بت بتواجه المَلل والعُزلة دي إزاي؟